Sì, mhmm, no ve vabbè, noi noi italiani siamo sempre stati abbastanza famosi, diciamo, per accettare qualsiasi <chuckles>
Mh. Sì, sì, noi, mhmm, siamo più con finché c'abbiamo e de la pancia piena, siamo più più a a a contenti di accettare o comunque, sia più passivi, diciamo così. E tornando al discorso cre ehm, sistema, invece, sì, come sta facendo un po' anche la Cina, ma come, comunque, fanno c anche gli Stati Uniti, in maniera diversa, no. Ehm, dove tutto che alla fine, loro magari lo fanno più esplicitamente, ma non è che da altre parti sia poi molto diverso.
<chuckles> Sì. Sì, assolutamente, no. Sì, mhmm No, no, vabbè, questa è un po' la narrativa, che viene che, chiaramente, ci vengono a raccontare, no, dello stato cinese, che <chuckles> 'no stato dittatoriale, che ti chiede, ehm, insomma però sappiamo bene, che in realtà, in tutto il mondo, mhmm, insomma, mhmm, le cose funzionano anzi in alcuni stati, che noi crediamo estremamente liberi, anzi, avviene assolutamente qualcosa di profondamente cioè come dire, mhmm, anche noi, la no la nostra stessa vita e tutto e tutto quanto, insomma, viene controllato pedissequamente, quindi, insomma.
Esatto, certo. Lo loro sono catti i ehm Sì, sì. Sì. Certo, certo. Poi u ultimamente, sono tornati di moda, fenomeni di censura, che, insomma, se vogliamo è un altro, ehm, punto clamoroso circa il controllo, circa, insomma, l'oppressione, no, la mancanza di istruzione.
Sì, sì. <smacks lips> Eh, però, capisci, allora quando ti levano, mhmm, è come dire allora se tu hai, non lo so, in giardino, hai tantissimi forati, mattoni e te ne levano 1 alla volta ehm, i uhm, ogni giorno, tu neanche te ne accorgi. Cioè se te li levano tutti in 1 volta, diciamo, <chuckles> eh, e den invece a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco, ecco tu non te ne a e secondo me è più o meno questa la situazione. Cioè progressivamente noi comunque un una serie di diritti li abbiamo persi. Abbiamo chiaramente molta più apertura verso certe cose, possia però probabilmente ci troviamo in un'epoca in cui non capiamo quello che sta accadendo, uhm, ehm, e insomma, ed è problematico questo, anche perché come dicevi tu ci ritroviamo
<clears throat> Eh-eh. Ecco, eh. Vero, vero. Mh-mh. Eh-eh, eh-eh. Sì, sicuramente. Certo, certo, ce Sì. Sì.
di fronte a una delle rivoluzioni più grandi, eh, eh, ehm, sicuramente gli ultimi 50 anni, cioè, ehm
Certo, certo, dopo la sicuramente, dopo la rivoluzione industriale, questa sarà, insomma, la più grande, no, che che sconvolgerà un po' il mondo.
Ehm, sì, dopo l'avvento di internet, credo che questa sia la <chuckles> la prossima rivoluzione totale. Quindi, comunque, mhmm, insomma, ehm, c'è da stare attenti in qualche modo e probabilmente, ehm, sì, infrangere la legge un domani probabilmente o comunque, perlomeno, mhmm, chiedere chiedere chiedere qualcosa, chiedere che non vengano ecco, insomma, i propri diritti sono fondamentali, i diritti di ciascuno.
Sì. Sì. Non vedo anch'io sì, comunque, sì. Sì. Esatto, esatto.
Va bene, dai, speriamo bene, dai. <chuckles>
Ci sentiamo. Allora, io ti ringrazio per questa chiacchierata.
Ciao.